Alors je me souviens voir mon père donc dans un z grand saladier, mettre au moins 2 grosses boîtes de raviolis, mettre plein de ketchup, plein plein plein plein plein, du gruyère râpé et cuire tout ça.
<laughs> <laughs> Ouais. Allez hop, ça part. <laughs>
Ah ouais, ça c'était, heu, vraiment quand ben, on avait pas beaucoup de moyens, donc on faisait ave pas mal avec les moyens du bord et heu, c'était vraiment mais c'est super bon, mais tu vois? Des raviolis, ici il y en a pratiquement pas.
Oui, bah oui. Ouais, j'imagine, c'est plus compliqué à en trouver est-ce que tu en ramènes parfois de France?
Ouais. Mais c'est quand j'y pense, en fait ce qui se passe, c'est que je suis tellement habituée que oui il y a des choses comme le pain, le fromage ou enfin bon j'y pense toujours, mais heu, il y a des choses que j'ai tellement plus l'habitude de manger qu'en fait, si je le vois pas, bah, j'y pense pas et c'est quand je vais en France, heu, dans un supermarché et là d'un coup je fais: <gasps> «je veux ça, oh je veux ça, oh je veux ça, oh je oh mon Dieu c'est». <blows air> Ah, j'ai envie de tout acheter même un truc de cornichons, je dis: «Mais c'est ridicule», heu, enfin je suis pas très fan de cornichons. Ici, il y en a un peu, mais ils sont plus au niveau olive, tout ça et les olives, moi, j'ai j'aime pas ça. C'est pas la même chose, mais quand je vais en France, bah j'ai envie de cornichons. Je me dis: «Ah ouais, moi, je man depuis quand je mange des cornichons déjà?». C'est j'ai juste envie parce que je vois le bocal en fait. <chuckles> C'est
Ouais. Oui. <laughs> Tu as envie de tout acheter. <laughs> Ah oui, mais c'est pas les mêmes cornichons. Je suis d'accord avec toi. <laughs> Déjà de base. Ouais, parce que ça te rappelle finalement, heu, peut-être certaines choses ou que tu tiens, je vais avoir le
Bah, le jambon, le sandwich jambon beurre avec des cornichons ou le sandwich rosette avec des cornichons.
Bah voilà, la base. <chuckles> Hé, tu es pas française pour rien. Attends. <laughs>
Bah ouais. Ah bah non, hein, ça fait 20 ans que je vis en Espagne, mais heu, je risque pas d'oublier d'être française, hein.
<laughs> Tu risques pas d'oublier la base, heu, de la, heu, cuisine française. Effectivement, c'est vrai qu'une bonne baguette avec, heu, de la rosette et des cornichons. <gasps> et mon Dieu que tu me donnes faim. <chuckles>
Mmh. Non. Carrément. Qu'est ce que c'est bon a d'ailleurs ce qui est curieux c'est que bon je suis habituée quand même à la cuisine espagnole tout ça, mais ils font beaucoup de choses avec de l'huile et tout donc c'est vrai faut après c'est l'huile d'olive donc c'est vrai que c'est quand même une cuisine qui n'est pas aussi grasse qu'on pourrait qu'on pourrait penser mais quand je vais en France, heu, mon mon estomac il se il se réhabitue tout de suite, en fait. Je veux dire dans la cuisine française, par exemple, un un steak, heu, voilà, heu, moi de l'huile autant je peux pas en manger donc il y a des fois j'ai moi-même, moi par moi-même j'utilise du beurre de temps en temps parce que je peux pas autant d'huile mais heu, par exemple, en France, un, je sais pas, un steak haché haricots verts, un truc super basique, super simple.
Oui. Oui. Mmh mh. Ouais. La cuisine au beurre plus. Mmh, OK. Ouais, ah oui le classique. <laughs>
Voilà, heu, je veux dire mon mon estomac, heu, il se réhabitue assez rapidement, donc même au niveau horaire, ça fait 20 ans que je vis en Espagne, mais j'ai énormément de mal avec leurs horaires hyper en décalés et moi, je me vois souvent, je continue, heu ah mais ils mangent super tard, mais c'est ah moi, heu, 20:00-20:30, hein.
Ouais. Ah, bah, oui, ils mangent tard. Tu manges à quelle heure, toi, du coup? Le soir, par exemple?

Oui, alors en fait quand je vais en France, toujours, toujours, toujours, parce qu'ici en Espagne c'est curieux, il y a des choses qui ressemblent aux coquillettes mais c'est pas les vraies coquillettes. Moi je dis que c'est pas des vraies coq non. Il faut qu'elles viennent de France sinon ça va pas. Non mais c'est vrai en plus la taille, heu, elles sont plus grandes ici, en Espagne, j'ai cherché mais c'est curieux ça ressemble mais c'est pas des coquilles. Mmh mh, donc ouais, donc quand je viens en France toujours c'est pas très cher, tu peux en trouver dans tous les supermarchés, c'est vraiment le truc, j'achète des paquets de coquillettes, j'en achète au moins 2 ou 3 comme ça et puis en plus comme c'est des petits paquets, bah, en fait, le paquet il est plein donc finalement ça dure plus de ça dure un moment en fait. Puisque, heu, la pâte elle gonfle quand tu la, heu, quand tu la cuisines, donc coquillettes, jambon, heu, jambon, beurre, heu, fromage râpé, si, si, j'en fais aussi. C'est comme, heu, alors le beurre salé beaucoup moins parce qu'ici c'est un peu plus complexe, heu, un peu plus compliqué pour en avoir, mais ce que j'aime bien c'est, heu, du pain et du fromage.
Mouais, c'est pas les vraies de vraies? <laughs> Mouais. Tu as pas trouvé les petites? Des petits ponts comme on dit quand on est petit. <laughs> Ouais. Mmh mh. Mouais. Oui. C'est vrai. N ouais. Ouais. Ouais. Ah oui? Ah, le classique. Ça, ça passe partout, ça. Qui n'aime pas le pain et le fromage?
Genre, heu carrément. Ah ouais totalement, heu, le une bonne tranche de pain, une bonne baguette, mais ici en Espagne le pain, heu, <scoffs> ça laisse un peu à désirer quand même, hein. Mmh.
C'est pas trop ça? Mouais, bah alors, j'imagine que pour les baguettes, ça doit être un peu compliqué, mais heu, il y a pas du bon pain de campagne en Espagne?
Ouais. Tu parles! Il y en a de temps en temps je trouve des bons, mais par exemple je vais être la personne, si elle va dans un supermarché, heu, je les sors pas, hein, du papier plastique tout ça, mais je vais être la typique cliente un peu embêtante qui va toucher toutes les baguettes jusqu'à en choisir 1 en fait.
Mouais. Oui. <laughs> Pour voir est-ce que ça croustille bien? Est-ce qu'on m'a menti ou heu? <laughs> Attends, il faut il faut que le pain de campagne croustille. C'est, voilà, c'est primordial. C'est ce qui fait que ce sera bon, en fait.
Exactement. C'est ça. Il faut, il faut. Ouais, donc heu C'est ça, et ça me rappelle, heu, ce parce qu'en fait, mmh, bon, j'ai vécu aussi avec mes parents mais je veux dire s je sais pas j'arrive pas à garder moi, ce qui me rappelle vraiment des des plats comme ça c'est vraiment des trucs de ma grand-mère. Peut-être parce qu'elle est partie que j'ai pas eu l'opportunité, heu, de pouvoir lui demander de me m'apprendre, ou je sais pas, mais heu, ça m'en ça m'envoie à ma grand-mère, quoi.
<laughs> Mmh mh. OK. Ouais.

Lui, il mange, heu, il mange plus tard, il mange vers vingt-et-une heures-vingt-et-une heures trente, des trucs comme ça, hein.
Oh là là, c'est si tard avant d'aller se coucher, mon Dieu. <laughs>
Ouais. Bah, c'est surtout qu'au niveau digestif, je suis pas sûre que ce soit vraiment top, mais bon, ils sont habitués comme ça les espagnols, donc, heu, moi je vois, il peut manger une pizza à 21:00 et à 21:30 aller se coucher, hein.
Effectivement. Ah oui, bah écoute, c'est c'est concept, mais bon, après voilà, c'est dans leur, heu, j'allais dire dans leurs gênes, dans un certains sens. Hein, c'est une habitude qu'ils ont depuis, heu, tout petit, mais je peux comprendre que ça puisse être difficile à, heu, bah, finalement à mettre en place, tout simplement, surtout pour quelqu'un qui est française, quoi, qui mange beaucoup plus tôt en temps normal. Et hem, dis moi un dernier petit truc, est ce que tu as un plat quand même, heu, sucré qui te rappelle, heu, du coup, ta grand mère? Ouais, à part le mmh.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Sucré ah, s bah, à part le far aux pruneaux
Ouais.
bah, après, c'est pas quelque chose qu'elle, elle faisait mais, heu, souvent quand on sortait, heu, bah, les pâtisseries, heu, une religieuse, un éclair au chocolat, quand on allait se promener, on se prenait une pâtisserie
Ouais. Ouais. Mmh mh. OK ouais, le classique.
donc c'est vrai que ça me ramène, heu, ouais, le classique, heu, moi je suis
Toutes les pâtisseries où tu as un truc préféré?
mmh, je suis quand même très chocolat, hein, donc je reste quand même pas mal sur le chocolat, heu, le plus, bah, je pense même, moi, si tu me donnes une religieuse, je suis heureuse ou même un éclair au chocolat, ça me va aussi. Je veux dire, je suis pas ouais. Franchement, si les mille le mille-feuille, j'aime bien, mais c'est beaucoup de crème, enfin, c'est beaucoup de, <blows air> faut pouvoir le manger, c'est lourd, mais j'aime bien aussi. Mais, c'est si on commence à mettre des fruits, j'aime bien les fruits, mais séparément, en fait.
Ouais. <laughs> Ouais c'est plus lourd. Ouais. <chuckles> OK oui, pas mélangé à la à la pâte à la crème, enfin, voilà.
À part le far aux pruneau, c'est vraiment typique, mais sinon, heu, non pas trop. En séparer ou?
Ouais. Bah après, peut-être parce que le far aux pruneaux, c'est mamie qui le faisait
Heu, possible, possible aussi. Ouais c'est sûr que là.
donc du coup, heu, tu es biaisée par rapport à ça. C'est que ça vient de mamie, donc, hem, c'est peut-être un peu différent dans ta tête. <laughs>
Ouais. Mmh mh. Mais bon, je me rends compte surtout avec les années qu'il y a pas mal de choses, c'est comme les cordons bleus, les cordons bleus c'est classique chez nous, mais ici ça existe pas, j'ai pas j'arrive pas à en trouver, en fait
N ouais. Ah!
des cordons bleus, c'est pourtant pas compliqué, hein
Non, effectivement, effectivement, c'est il y en a pas du tout au rayon, heu, heu, je sais pas, surgelé, heu, pas du tout.
mais, heu, des cordons bleus? Ou même dans les marchés, par exemple. Non, ils ont autre chose, eux, qui y ressemble, mais ça a pas du tout la même saveurèè
Ouais, bon, du coup, heu, faut pas quand même, heu, pas trop changer. Dans ce cas là, ne vaut mieux ne pas en acheter plutôt que d'essayer de retrouver absolument le goût qui finalement ne s'en rapprochera absolument pas. Beh écoute, merci beaucoup pour, heu, tout ton partage. C'était hyper chouette à entendre!
donc, heu, ouais. Voilà. <chuckles> C'est ça.